Ya o konuda biraz eski kafalı mı demeliyim kendime, bilmiyorum. Eee, dublajı hiç sevmiyorum açıkçası. Yani altyazı seçeneğim varsa her zaman altyazıyı tercih ederim. Çünkü sinemada zaten, eee, yazılar da daha büyük olduğu için, sesi de çok daha net duyabildiğimiz için, eee, odaklanmak benim için daha kolay oluyor. Takip etmek daha kolay oluyor ya da en azından. Emm, dublajı tamamen s silerim demeyeyim, hani çok istediğim bir filmse, çok uzun zamandır bekliyorsam ve altyazılı hâli yoksa, eee, dublajı izler, sonrasında altyazılı hâlini bulmaya çalışırım.
Hı hı. Anladım. <chuckles> Tamam. Hı hı. Değil mi? Doğ Hıh. Evet. Hı. Hıı. Hı hı.

I hı. Eee, ayak uydurmaya çalışırım. Dediğim gibi, bazı filmleri, bazı dizileri dublajla izlemek zaten daha çok hoşuma gidiyor. Emm, o yüzden ya, daha anlayışlı olmaya çalışıyorum o konularda. Yani İngilizce bir şey izliyorsak ve İngilizce bilmiyorlarsa, alt yazıyı takip etmek onlara da zor geliyorsa tabii ki kimseyi altyazılı izlemeye zorlamıyorum.
Evet. He he. Evet. Hı hı.
Eee, o yüzden öyle durumlarda dublaj tercih ederim. Emm, dublaj artı altyazı yapabiliyorsak belki farklı bir altyazı seçerim. Yani farklı dilde altyazı seçer, onu takip etmeye çalışırım ama, hani, çocuklarla izliyorsak zaten animasyon izliyoruzdur ve dublaj izleriz öyle bir durumda ama ailemle izlediğimde ya da arkadaşlarımla izlediğimde de genel olarak, eee, ortamda ne isteniyorsa ona uyum sağlamaya, ona "evet" demeye çalışıyorum.
Anladım. Hı hı. Evet. Doğru. <chuckles> Evet. Hı hı.